À, ra là bây giờ á là bạn cảm thấy là cái việc ăn uống của bạn á, nó không có lành mạnh nữa và nó cũng, gọi là, hơi báo động rồi, đúng hông? Ờ, khi mà bạn đi khám bệnh và bạn bị, gọi là, mỡ trong máu. Thế thì á đây cũng là một cái lúc mà bạn cần phải xem hem là bạn làm sao để có thể duy trì được cái thói quen ăn uống lành mạnh nè. Vậy thì, à, mình cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn, đó là, ừm, ví dụ như là khi mà lúc nãy bạn có nói là bạn ăn vào buổi chiều thì ngoại trừ cái buổi đó đi, bạn còn thường hay ăn vặt vào, à, lúc nào ở trong ngày nữa? Và bao lâu thì bạn sẽ ăn một lần?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Trời ơi, nếu như mà nói như vậy á, thì khó mà đếm xuể luôn á bạn. Ví dụ ví như như là sáng ra đi, kiểu như là, ừm, à, ăn sáng xong rồi ha, làm nhiều khi đồng nghiệp bạn bè, à, còn cho thêm cái bánh nè, rồi còn, à, cho thêm, ờ, gọi là, ly cà phê nè, kiểu vậy, cái xong rồi mọi người lại tiếp tục có một thời giờ để ngồi để ăn chung với nhau. Đó, kiểu, ăn nhấm nháp vậy đó, mà đâu có phải ăn nhấm nháp một chút mà hết được nhiêu đó đâu. Tới làm tới khoảng 10:00 là cái giờ, gọi là, nghỉ giữa giờ đi, thì lại bắt đầu gặp nhau một lần nữa, lại lôi ra ăn. Đó, kiểu vậy, v vừa mới ăn vặt xong ha, lại tới giờ ăn cơm trưa rồi. Rồi tới bắt đầu đi ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong rồi ngồi nghỉ trưa tới khoang 2:00 đó bạn, là bắt đầu tới giờ uống trà sữa này nọ. Trời ơi, cho nên phải nói là cái mật độ mình ăn vặt á hơi bị nhiều luôn á.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ, ra thế. Ừm, cũng nhiều á ha. Ừm, ra là vậy, tức là bây giờ bạn ăn vặt rất là nhiều và, gọi là, ờ, không chỉ là ăn, ờ, đa dạng thể loại, mà lại còn là ăn rất là nhiều cữ, ăn, gọi là, liên tục đúng hông? Thế thì, ờ
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, toàn đồ ngọt không?